'Yan. Magandang umaga, ah, sa'yo 'no?
Magandang umaga din sa'yo, ah, kamusta naman ang araw natin?
Eto medyo masakit ang tiyan, <laughs> oo pero.
<chuckles> Sinamaan kana ng t'yan ah.
Oo, ay gutom lang siguro at kaya gano'n.
Ay naku ano talaga, eh, tanghali na kaya <chuckles> hindi na pala umaga tanghali na, 'no?
Patanghalian na. <chuckles> Oo, 11:00 na, eh, ayan, konti na lang.
Mm. Talaga, eh, pag kumakain pa naman tayo ng late, eh, talagang masisira ang tiyan natin o kung hindi man eh may mararamdaman tayong hindi maganda, ano?
Oo.